Hello, magandang gabi.
Hello, magandang gabi din. Kumusta?
Ayos naman ako. Ikaw, kamusta ka?
Ah, okey din naman. Ah, anong atin?
Ah, maigi yan. Ayan na, matanong ko nga lang, 'no, ah, sa tingin mo ba, mas mahalaga ang pera o kasiyahan sa pagtupad ng pangarap?
Hmm, para sa'kin, ah, mahalaga ang kasiyahan.
Mhm. Kas siyahan oh
Oo, pero minsan kasi, ah, may mga taong para sa kanila ang kasiyahan is yung pera hindi masaya sila kapag madaming pera. Pero pasa para sa'kin, ah, kasiyahan, yan.
Pera, tama. Totoo naman. Di ba pagtupad ng pangarap mo talagang ano eh, 'no, ah
Oo. Ikaw ba?
Ah, ako, parang pareho, eh. <chuckles>
Oo. Totoo naman.
Di ba kasi kasi parang ah, pero parang mas nangingibabaw yung kasiyahan. Kasi minsan, ah, kapag, ah, naabot mo yung pangarap mo tapos yung pa kumbaga, ah, ting may pera ka na tapos mo yung pangarap mo, pero parang hindi mo alam kung masaya ka pa ba? Yung mga ganon, di ba? Tapos may mga hmm.
Oo. Oo. Totoo. Kasi oo. May mga ano naman, eh, madaming pera, mayaman, sabihin na natin mayaman, pero hindi sila masaya.
Oo. Oo, totoo. May mga sab parang sabihin natin ano, parang may kulang pa, mga ganong bagay. Kahit sa atin, eh, kahit sa mga simpleng eh, ikaw ba nakaranas ka ba ng ganon? Kasi ako parang, nakaranas ako noon na parang, ah, <swallows> sabihin natin gusto ko yung trabaho ko, ganyan-ganyan. Kaso parang din pero bigla na lang hindi ako naging masaya, na stress na ko. Tapos, um, ah, parang gusto mong magbago, may mga hinahanap ka, na parang ako sakin kasi naranasan ko yung ganon tapos medyo lumipat ako, sa medyo hindi naman ganun kababa, pero bumaba yung sweldo ko, na dapat 'di ba baliktad dapat tataas, matataas. Kaso lang, kasi may hinahanap ka na masaya, ngayon naman masaya na ko, okey naman. Kumbaga, inaantay ko na lang na ulit na tumaas ulit yung sahod, yung ganun ganong bagay.
Mm, totoo. Oo. Mm. Totoo. Oo. Mm. Oo. Totoo. Mm, oo. Oo. Parehas oo, ako din. Ah, d dati sa trabaho ko yun, yung una, ah, okey, gusto ko naman yung trabaho, ah, madali lang naman. Kaso nga yung mga katrabaho din, yung parang nagiging yung parang yung, ah, kung dati gustong-gusto mo ng pumasok hanggang sa
Oo. Oo. Mm. Totoo. Oo Mm. Oh.
unti-unti ng nawawala yung saya, yung parang napapalitan na ng stress, na parang ayaw mo ng pumasok, parang ganun.
<clears throat> Stress. Totoo. Parang mabilis ka na mapagod, parang, "Ano ba yan kapapasok ko pa lang, ah," yung mga ganong bagay di ba?
Totoo. Totoo. <inhales> Yung malaki nga yong sahod kaso, hindi ka naman masaya. Yung parang kasisimula pa lang ng araw pa mukha ka ng pagod, alam mo yun? Oo.
Oo. Totoo, mm, na yun yun ganun din parang nakaranas din ako ng ganun, eh. Ah, 'tas sabi ko, parang sabi ko, okey na yung sahod pero parang hindi man ako masaya sa hindi na ako masaya parang yung naghahanap ka na ng ibang ano, kasiyahan. Kaya yun, 'di ba parang mas nangingibabaw yung kasiyahan pa rin talaga. Kahit sa mm.
Mm. Totoo. Mm. Totoo. <gasps> Pero, ano naman, okey lang naman na yung kasunod no'n yung pera. Pero, parang mas, ano yung kasiyahan, mas nangunguna nga, yan.
Oo. Oo kasi parang kapag masaya ka parang ano, eh, may peace of mind ka, ah, g yung may sigla ka sa ginagawa mo, 'di ba? Tapos parang masaya ka sa mga kausap mo sa trabaho man 'yan o sa binubuo mong munting pangarap 'di ba? Kaya ano, yun nga pareho tayo diyan sa kumbaga kasiyahan muna, though, maga mahalada I mean mahalaga yung dalawa pero, ano, n parang mas nangingibabaw pa rin talaga yung kasiyahan.
Totoo. Tama. Mm, tama. Mm. Oo. O otoo, o pero para sa'yo, ah, ano ang ibig sabihin ng pangarap? 'Yan. Oo.
Hmm. Pangarap kasi, yung pa'no ba, siguro sang ngayon na, yung gusto kong gawin yung parang may yung goal mo. 'Di ba sa buhay, 'yon, yung parang, ah, ngayon parang pangarap ko is, ah, yung parang tahimik lang yung, ah, buhay, yung mga simple nalang, basta may simpleng, ah, trabaho wala kang wala akong, ah, kumbaga okey yung kinikita ko, okey yung binabayaran ko tapos, eh, um, ayun ganon lang, per tapos nakakaipon naman kahit papaano, kaya ayun ganun lang 'yong ngayon na sa sa edad na ng alam mo na medyo nakaka-edad na, parang ganun na lang yung gusto ko. Yung simple lang na ano gano'n na lang 'yong pangarap ko, maging simple, sa hinaharap, oo, gan ikaw ba?
Mm. Totoo. Oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Oo. Mm. Yung peace of mind na lang, oo. Ah, para sakin, yun nga, gaya ng nabanggit mo kanina yung goal. Ah, mangarap para alam mo kung ah, an may saan patutungo yung buhay mo, kung sa'n mo gustong anong mangyari sa hinaharap para sa'yo. Pero sa'kin ngayon ang pangarap ko ngayon is yun nga, yung gaya ng sabi mo, yung simpleng buhay lang, hindi naman yung madaming pera, marangya. Yung ano lang, simple lang, yung hindi masyadong maingay yung
M Tot Hmm Oo
yung konti lang stress ganun, yung
Kasi oo, ka kasi totoo 'yan, tama, kasi ngayon parang ang ta nagustuhan ko nga yung sinabi mo na ano, eh, na hindi masyadong maingay, kasi ngayon parang a i ang ingay na ng mundo, ang dami na na parang ang dami-dami na nangyayari, nagpapadagdag sa sit sa mga iniisip mo, pa kumbaga, tapos iisipin mo, "Paano ko ba tutuparin pa yung pangarap ko, ano pa bang kailangan kong gawin?" Yung mga ganon, dapat hinay-hinay lang, 'di ba?
kalmado lang, ganon. Oo. Totoo. Totoo. Totoo, yung ano lang, yung problemahin mo muna yung sa ngayon, 'tsaka nam nalang yung problema bukas, 'yon, ganun yung ano ko ngayon mindset ko na, kaya bawas stress din kapag yun yung laging nai iniisip.
Oo. Oo. Tama, tama, yun.
Bakit mo poproblemahin yung pwede mo naman problemahin bukas nalang, 'yan.
Oo. Pero pero, 'di ba parang, ano, para satin ganyan, ah ah, kailan ba na kailan ba nararamdaman na mas mahal o importante ang kasiyahan o pera, o kaysa pera kaysa sa kasiyahan?
Oo. Mm. Siguro ano, kapag, ah kapag importante kapag, ah, minsan may pangangailangan. So, kailangan yung pera. Pero all the time naman, kahit minsan tayong mga Pinoy kahit wala namang pera kaya din naman natin maging masaya. Kahit simple lang yung buhay. So, para sakin mararamdaman mo na importante yung pera kapag kailangan mo na, kapag, ah, yung madami ng bayarin, kat madami ng bills, ah, ba bayaran ng utang, ganon, para sa akin. Ikaw, para sayo naman?
Para sayo? 'Yon. Mm. Oo. Oo. Tama. Tama. Oh, sang sang-ayon ako sa sinabi mo 'no. Kasi, ah, may dumating din na punto na ganyan din sa 'kin na parang, uy kailangan ng ano, mas importante yung pera kaysa kasiyahan. Kasi, ah medyo, ah, nalulubog ako nun sa utang, medyo na sabi ko kailangan ko kumita ng ano, para map mas pambayad pa. Ganon, hanggang sa ano, naka-recover gan ganyan. Tapos, eh, ayun na nga, ah, ngayon parang, ah, hinay-hinay lang a at the same time parang gusto mo mas kasiyahan na. 'Di ba kasi parang na-ba-balance mo na, eh, kaya kapag na-balance mo na ya yan okey na, na kasiyahan mo mas importante naman 'di ba? Saka kapag tumatanda ka na.
Mm. Totoo. Oo. Mm. Oo. Totoo. Totoo. Kasi, minsan nakaka-stres din yung paghahanap ng pera.
Oo. <chuckles> Totoo yan, ah, hindi mo alam kung saan mo minsan alam mo kung minsan, kahit ano yung sumasahod ka nga sabi mo, pero pero parang kulang pa rin, 'di ba? Yung mga gano'ng bagay.
Mm, totoo. Oo, kung ano, ah, parang, kapag tumaas yung sahod mo, mas mataas din yung gastusin.
Oo. Paano kaya nangyayari 'yon, 'no?
Siguro ano, nagiging mas madami na yung mga gusto natin.
Mas tumataas yung standard mo. <chuckles> Oo, tama. Parang, kasi
Kumba kumbaga, kapag konti lang yung sahod mo, naba-budget mo siya. So, alam mong mali magtipid, matu natuto 'tong magtipid. Pero kapag kasi mala malaki yung sahod, siyempre isipin natin, "Ay, sahuran na naman, so kaya yan", gano'n. Oo, totoo yung, "deserve ko naman", may mga gano'ng, litanya minsan.
Mm. Oo. Parang isip mo, ah, "Afford ko naman, eh", yung mga gano'n. Oo. <chuckles> Kaya ano, eh, kaya, ayan, ah, minsan kaka-deserve mo, <chuckles> baka maubos nga, oo, 'di ba? Pero, ano pa rin, 'yon nga, um, dapat, ko if kung ano sa ngayon, kung ang importanteng kung, ngayon, kung sa akin ang importante pera, pera talaga, yung pipiliin ko. Pero, kumbaga, mas maano na ko ngayon, parang nabalanse ko na, kaya, hinahanap ko na yung, mas kasiyahan, 'di ba? Mas masaya ka sa ginagawa mo, sa trabaho man, o sa personal na buhay, mas masaya yung, um, ah, yung mga iniisip mo, positibo lang.
Wala ng pera. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo.
'Di ba? Ah, though kailangan mo pa rin talaga kumita ng pera, para naman sa, ah, kinabukasan. Ang kailangan kinabukasan, oo, 'di ba? Kaya, pareho silang importante.
Hmm. Pangangailangan, oo, totoo. Kailangan din mag-ipon, totoo. Oo. Totoo. Ah, pano mo naman nababalanse ang pangangailangan nakukuha ng pera at ang pagiging masaya habang tinutupad ang mga pangarap? yan.
Mm. Mm. Yun na nga, kasi nga diba, ah, kunyari sa ngayon sa ginagawa ko sa trabaho, mga ganyan, mga ibang kini pinagkakitaan. Kahit papano, eh, nagtatabi talaga ako ng ano, ng pera kahit maliit lang na kahit konti lang, basta tabi tabi lang nang tabi para, ah, sa mga pangangailangan sa hinaharap, ganon. Pero, yung ginagawa ko sinisigurado ko na ngayon na, masaya ako. Kasi kapag hindi, ayoko na mas ayoko mas siyempre ma-stress paghahanap ng pera, ganun. Hayaan natin silang lumapit. <chuckles> 'Di ba? Eh, sayo ba?
Mm. Oo. Totoo. Oo. Totoo. Mm. Oo. Totoo. Mm. Ah, ako naman, ah, ah, sang-ayon ako sa sinabi mo na, kailangan mag-ipon, 'yan. Hab habang may trabaho, mag-ipon kahit konti at tsaka, ah, kahit nagtatrabaho, kailangan mo din maglaan ng pahinga, ng oras sa pagpapahinga. Ah, para maging balanse, kasi pano mo tutuparin 'yong pangarap mo kapag magka may sakit ka na? Paano mo pa, ah pano pa makakalayo sa pangarap mo? Pano ka pa makakapag-explore, kung yung mismong pisikal mo ng katawan yung sumuko? So, para sakin, habang, ah, inaabot natin yung pangarap natin, habang naghahanap tayo ng pera, kailangan din natin ng pahinga. Yung, ah, time naman natin para sa sarili natin ibigay naman natin sa katawan natin yung, hinahanap niyang pahinga. Ya
Mm. Oo. Tama. Tama. Mm. Oo. Katawan. Mm. Oo Yun nga, tama. Alam mo maganda yan, sang-ayon din ako diyan. Kasi, ah, kakaisip natin minsan, inaabot natin yung pangarap natin, nakakalimutan natin, inaabuso na pa rin pala natin yung katawan natin. 'Di ba? Ah
Mm. Totoo. Mm, tsaka hindi na nagiging healthy din, sa mental health. Lalo na kapag iniisip mong madaming bayarin, mataas ang sahod, ang lagi mo nalang focus is yung "pera, pera, pera" tapos nakakalimutan mo na yung sarili.
M Mm. Pera, totoo. Totoo.
Anong mangyayari sayo, 'di ba? Parang
Mhm, dapat talaga balanse lang.
Mm, totoo. Kaya kailangan mo din balansehin yung, pangangailangan na nakukuha sa pera at tsaka pagiging masaya, yan. Para naman, ah, habang tinutupad natin yung pangarap natin, ah, healthy tayo at tsaka oo, madami ding mararating madami din tayong, ah, mararating na pangarap. Mararating natin yung pangarap na na healthy tsaka masaya.
Mm. Malusog tayo, tama. Oo. Tama sang-ayon ako, tsaka ang pangarap naman, eh, walang pinipiling edad yan, eh. Walang pinipiling, ah, panahon hangga't kaya mo, ah, gusto mong subukan, subukan, di ba? Kaya ano kaya go lang for the gold <laughs> sa sabi nga, eh, ganun. Eh, ikaw ba sa palagay mo pwede pa bang ano magbago ang pananaw, ah, na mo tungkol sa pera at kasiyahan habang tumatagal?
Totoo. Totoo, tama. Totoo. Totoo. Hmm. Mm. Oo pwede kasi minsan yun nga gaya ng sabi ko kanina, kung minsan, ah, mas kailangan natin ng pera minsan, ah, itsapwera muna natin 'yong kasiyahan natin hinaayaan mo na natin ay isin-set aside mo na natin na minsan may mga priorities na nangangailangan naman talaga ng pera. So parang minsan yung pananaw natin about sa kasiyahan tsaka na muna. parang ganon, unahin ko na muna yung mga priorities ko yung pangangailangan yan. Ikaw ba?
Oo. Hmm. Mm. Mm. Oo, ito. Oo. Pangangailangan. Oo, totoo. ganun din tsaka ano, eh, ah, sa tingin ko habang nagma-mature ka nag-iiba-iba talaga yung mga pananaw mo sa buhay yung mga pananaw mo sa pagdating sa pera o kasa kasiyahan na akala mo noon, ah, ano ba yung akala mo noon yun ay magpapasaya sa'yo kung ano man meron yun yun pala hindi pa pala, di ba? Kagaya rin sa pera akala mo, um, forever na lang ba ako mag-aano trabaho para sa ganyan-ganyan di ba, eh, habang tumatagal mag-ikot din naman kaya ano, ah, konting tiyaga ganyan. Tsaka habang yun nga habang tumatanda ma nag-iiba-iba yung mga pananaw natin.
Mm. Totoo. Totoo. Mm. Totoo. Totoo. Mm, mm. Totoo. Oo ta nung mas malakas pa tayo ang gusto natin yumaman magkapera.
Oo sobra. <laughs>
Tapos nung medyo tumanda na, "ah, gusto ko nalang pahinga kalmang buhay yan, simpleng buhay ayan oo," tapos ano nalang magtanim tanim nalang sa bakuran ganon, pero nung mas bata pa ang iniisip na
Pahinga. Oo simplehan na lang oo. <chuckles> Alam mo totoo yan. <laughs> Ano nga oo. Sobra agresibo pa sa mga bagay.
Tapos ano yung buhay na yung party-party ganon, yung in-enjoy yung kabataan, kumbaga.
Art. Mm, gusto mong marangya, di ba, dati nga parang bata ko nalala ko lang gusto ko branded pero ngayon parang okey na sa Shopee. <laughs>
Papa Hmm. Yan. Oo. Totoo kahit wala ng brand basta okey naman siyang tignan no, pwede na.
Di ba? Totoo, ayan, uy, salamat sa oras mo ha, nag-enjoy ako sa usapan natin.
Salamat din sayo. Pa
Ayan sige paalam. Hanggang sa muli.
paalam ingat ka.
Ikaw din.